Porque sabe por quê? Não é por ela, é por ninguém não, é por você.
Sim, para eu conseguir encontrar uma paz aí com isso, né.
Por você. Uma paz para você não levar isso para sua casa, para sua para seu marido, para sua vida, para o seu filho.
Sim. É, eu
Sabe, para você conseguir ter assim até misericórdia dela.
Sim. É, eu eu tenho assim é é difícil, eu tenho assim na minha consciência de que eu não quero repetir isso com meu filho de jeito nenhum. Então eu acho que esse ciclo ele é quebrado comigo, sabe? É, sim.
Sabe, é difícil. Mas. Isso, então quebre, mas quebre mesmo. Busque. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas é possível, é possível.
Sim, eu eu Sim, sim, é, mas eu procuro, assim, ince incentivar ele e falar o quanto que eu sou orgulhosa dele, eu realmente sou orgulhosa dele, eu tenho adotado uma postura assim completamente diferente da que eu fui criada, porque eu sei o impacto que vai ter lá na frente na vidinha dele, né. Mas olha
Você tem que buscar. Isso. Claro, mas isso tem que ser curado em você, que isso ainda te machuca.
Sim, sim. Mas foi ótimo desabafar, adorei os seus conselhos, vou atrás de um terapeuta para colocar nesse foco a situação.
Hum, é muito bom saber. Isso, foca nisso, foi um prazer falar com você e você é forte, eu sei que você vai conseguir. Até uma próxima.
Obrigada. Até uma próxima, obrigada viu.

Muita, muita terapia, já fiz em vários momentos, assim, não eu não eu eh, nos últimos 14 anos, eu vou e volto de terapia, assim, e e sa
É. Uhum. Uhum. Ok. E tem coisas que você ainda não curou, né.
E e então, é é assim, eu eu se
Porque porque é um é um laço muito forte também, né.
É. É, e eu me sinto, eh, como é que eu eu né, eu não sei se a palavra é curada, mas conformada, do tipo: "Isso é assim, isso não vai mudar, e e é uma diferença que vai ser levada para o túmulo". Sim.
Uhum. É assim. E o que não tem remédio Não é essa frase? O que não tem remédio
Sim. É, é. Remediado está. É. Sim, sim.
remediado está. Mas, você tem que realmente se convencer disso.
Sim.
É sua mãe, ame né, ame, eh, vocês não moram no mesmo país.
Sim. Não, ela mora no Brasil e eu estou aqui nos Estados Unidos.
Que bom também, né.
Sim, é, por um lado ajuda. <chuckles>
Ajuda, ajuda bastante. Mas ame, respeite, entenda, para ela foi muito difícil também o que ela passou.
Hã. Sim.